Ah, o meu, eh na verdade, foi, eu falei: "Não, eu estou nisso, porque eu estava em um ciclo", né. Eu entrava em burnout, eu melhorava, eu entrava de novo, eu melhorava, e como já estava perto de aposentar, o meu foi, realmente, eh, sair disso, entendeu? Sair dessa área.
Aham. <laughs> Aham. Você se desligou se desligou totalmente então da área. Sente falta, não Não sente falta, não?
É, me desligar totalmente. Porque eu achei uma porta, né, graças a Deus, eu achei uma porta de saída. Porque os outros profissionais que ficaram, que não têm tempo de aposentar ou que não querem sair da área, eles continuam tendo ciclos, né, de sempre tem aqueles ciclos. Então, geralmente, são as licenças são longas, isso acaba afetando mais ainda quem está lá dentro, porque a pessoa pede licença, você tem que cobrir.
Ah, ai, que bom. Uhum. Uhum. Aham. Ah, sim. Ok então, e você Claro, e você proc chegou a procurar alguma ajuda, assim, ou não, foi você mesmo e falou: "Não, eu sei o que que eu eu sei que eu estou com burnout, eu sei o que eu tenho que fazer, então vou aguentar mais um pouquinho"?
Ah, eu fui, fui no psiquiatra
Uhum.
não fiz terapia, porque não adianta muito, né, você tem que parar um pouco, realmente, aquela atividade que você está fazendo, tentar meditar, porque são atividades que geralmente a gente gosta, mas que dá exaustão física e me e emocional, né, então, assim
Uhum. Sim. Pois é. Aham.
eh, realmente, para
É mais difícil de desligar, né.
É, se desliga, às vezes, sai da área por um momento, depois retorna, e assim é.
Uhum. E você
Mas, eh, o meu foi quando eu aposentei, eu aposentei, saí da área totalmente e e aí eu mudei para cá, aí eu aliviei totalmente. <chuckles>
E melhorou então, 100%?
E é, melhorou 100% agora, né, com certeza, tirou a causa
Olha, que bom.

O cansaço normal você tira férias
Aham.
ou você tira 1 semana por exemplo, você consulta um terapeuta, fala que tá muito cansado, que tá deprimida, tá te dá um atestado ali. Ou você pega 1 folga. E, quando vo você chega revitalizado, você não é um cansaço permanente. E é um cansaço que você a a acaba influenciando o seu emocional, você acaba ficando mal-humorado, constantemente, com mau humor, o seu os seus picos de tolerância dim sabe, a sua tolerância diminui bastante com as outras pessoas, com você mesmo. Você acaba se isolando, então quer dizer, a sua rede social, você acaba se fechando ali, para tentar descansar, sabe. Então, você chega em casa, você não quer mais nada, você quer ficar em casa, você não quer sair, você não quer ir em uma festa, você não quer ir em um casamento, isso para você é um terror, você ter que sair, né. Coisa que para muita gente é ótimo, para você: "Nossa, não quero!", então acaba, eh, fechando sua rede social, você acaba ficando triste, você fica triste com qualquer coisa que acontece, o seu emocional deprime muito, né. Então, você acaba se irritando fácil com todo mundo, sabe. Então é muito ruim. E a gente, assim
Uhum. Uhum. Sim. Aham. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. <laughs> Você já sai com a aham. Uhum. Ah, tá. Você fica mais mais sensível? Uhum. Sim e voc Uhum.